Yani, ben de, eee, yakın bir arkadaşımla böyle bir eee, eee, kız arkadaşımla artık görüşmemeye, işte, karar verdik mi diyeyim, o mu karar verdi diyeyim o tarz bir şeyler oldu. Yani, eee, gerçekten, eee, çok zorladı. Yani, zorlandım. Yani, senin dediğin gibi, eee, acaba yanlış mı yapıyorum, yanlış mı düşünüyorum, ben mi hatalıyım, o mu hatalı, hani, neden bu şekilde oluyor tarzında sorularla acaba aramalı mıyım, eee, mesaj mı atmalıyım? Eee, bu şekilde, eee, şekillendi bende de. Eee, e evet, bir ikilem vardı ama ortak arkadaşlarımız vardı. Eee, ortak arkadaşlarımızla da böyle, ımm, yani, ben, eee, samimi yet olarak ararım arkadaşlarımda. Eğer samimi olarak ben ona özel şeylerimi bile anlattıysam, farklı bir ortamda benim özel şeylerimi anlatmamasını dilerim, ben istemedikçe. Eee, yani, bazı böyle şeylere duyduğum için de dedim ki herhâlde kendimce haklıymışım. Eee, çok da güvenmemek gerekiyormuş gibi bir şey oldu bende de, bakış açısı oldu. Yani, hızlı bir arkadaşlığımızdı. Eee, o yüzde de dedim ki herhâlde çok hızlı karar verip de, eee, hemen samimi olmamak gerekiyor diye öyle bir bakış açısı oluştu bende.
Sürekli bir ikilem vardı, yani, sende. Evet. Evet, güven güven çok önemli, dediğin gibi. Sanıyorum bende de önceden, iii, çocukluk zamanlarımdan gelen bir güven sorunu mevcut. Ondan dolayı, ilişkilerimde, arkadaşlık ilişkilerimde özellikle birisi bana biri zarar verdiğinde bir daha konuşmama kararı alıyordum. Bu da kendimi korumak için yaptığım bir şeydi tabii ki. Tabii ki bu esnada kişiyi de hayatımdan kaybediyordum fakat, eee, kendimi korumak amacıyla yaptığım bir davranış biçimiydi. Son zamanlarda da terapiyle bunu düzeltmeye çalışıyorum ama bir yandan da insanlar hâlâ benim güvenimi kırdığı için, eee, ikilemde kalıyorum diyebilirim. Eee, peki bu kaybından sonra hayatında veya ilişkilere bakış açın nasıl evrildi?
Evet. Hı hı. Evet.

Bu arkadaşlık tanımını sanırım insanlar 2'ye 3'e ayrı ayırabiliyor. Eee, örnek veriyorum, bazı insanlar, eee, sadece 1 kişiyle, eee, ortak bir ya eylem yapabiliyorlar, hobi yapabiliyorlar fakat daha ötesine, daha samimiyete gitmiyorlar. Yani, sende, eee, nasıl, eee, ve sen nasıl belirliyorsun bu samimiyet çizgisini? Senin için samimi ol olan arkadaşlık, her detayını paylaşabildiğin arkadaşlık mıdır yoksa dışarıya çıktığında, eee, bir şeyler içebildiğin arkadaşlık mıdır?
Yani, eee, yani, arkadaş, eee, ilk baştaki tanıştığım bir kişiyle arkadaş evet olmalıyım, eee, ama çok samimi olmamalıyım diye düşünüyorum. Arkadaş hani ya da belirli bir yaşa geldiğimiz içindir. Hani, dostluk kavramı değil de arkadaş kavramında ilerlemeliyim diye düşünüyorum.

Yani, samimiyet, eee, yani, böyle her şeyi paylaşmak, galiba artık çok, ııı, istediğim bir şey değil. Çünkü, hani, eski arkadaşlarım, eski dostluk dediğim, eee, çevremde öyle kişiler olduğu için sadece, işte, yeni arkadaşlıklar istiyorum. Hani, dışarıda sohbet edebildiğim, kahve içebildiğim buluştuğumda; genel gündelik, eee, konuşmalar. İşte, genel hayattan, işte, gündelik durumlardan, o şekilde arkadaşlıktan yanayım.
Anladım, güzel!
Ya, sen nasıl düşünüyorsun?
Benim için, son yaşadığım, eee, kayıptan sonra, eee, insanlara güvenim kalmadı, diyebilirim. Eee, özellikle, şunu fark ettim ki: ilişkiler bittikten sonra ve sevgi, eee, yok olduktan sonra, aaa, o insan, senin iyiliğini düşünerek; hiçbir hareket yapmak istemiyor. Ne kadar arada saygı çerçevesi olsa da, eee s sevgi kaydı kaydıktan sonra ve yok olduktan sonra o aşk duygusu Ki bu, bence 1 -2, aaa, 3 aya yayılarak o olan bir durum. Daha sonrasında, hiç umursamıyor insanlar. Yani, tabii ki, b bu benim yaşadığım çevrede arkadaş kalabilen insanlar da var ve ben bunu nasıl yaptıklarına şayet çok şaşırıyorum; ama benim için yapabileceğim bir, eee, olay değil kesinlikle. Bundan dolayı ilişkilere bakış açım, eee, bu kayıptan sonra kesinlikle çıkar üstüne dayandı. Hatta, Karl Jung'un da, eee, kitapları var bununla ilgili, insanların aslında, en derinlerde herkesin bir çıkar güttüğünü söylüyor. Önceden de bu şekilde bakıyordum, ben ilişkilere. Şimdi, daha da derinleşti, bu durum. Aslında, bu da kötü bir şey tabii ki, çünkü yeni tanıştığım biriyle bile şunu düşünerek, ce eee, eee, cevap veriyorum veya konuşuyorum, bu kişinin benden çıkarı ne? Güzel, böyle
Evet, katılıyorum. Evet. <chuckles> Ya, aslın çok yorucu bir hayat bence.
Evet, güzel bir, eee, anı mı yaratıyorum onun için veya ileride benden bir şey mi isteyecek? Veya, işte, böyle düşünceler geliyor kafama. Bu kaybımın, bende böyle bir etkisi oldu. <chuckles>
<chuckles> Eee İii, peki, eee, yani, kaybınla başa çıkmak için neler yaptın? Yani, seni en çok eee, ne yardımcı oldu sana?